Faz a o passeio lá pra Suíça, né, vai ser de trem, tudo bem, sem problema, quando voltar da Suíça, volta pra Itália mesmo, e depois você volta pra Portugal atravé a partir da Itália, o que é um considerado como, no Brasil, por exemplo, um voo doméstico, como se você fosse do Rio pra São Paulo, exatamente, ou Rio pra Manaus, que seja, um lugar mais longe, sei lá, eh, entendeu, então
Uhum. Um voo doméstico em uma ponte aérea. Uhum. É, que dá 1 hora e meia também. Olha, 2 hora e meia, eu acho.
É, então, é quase uma é quase um não é, n não chega a ser um Rio-São Paulo, mas é quase um Rio-Bahia, ali, mais ou menos, entendeu. Então acaba que um Rio-Brasília, mais ou menos.
É. É, o Rio-Brasília é 1 hora e 20. É tipo assim, Brasília 2 hora e meia, uma coisa assim.
Então, é mais ou menos isso, então, né. Então então é isso, então, eh eh, não precisa ter essa preocupação, justamente porque, eh, vocês vão vão fazer isso através da Itália. Se vocês fossem direto pra Suíça seria um problema, mas como vocês não vão, vocês vão e voltam pela Itália, tá tudo bem. Não tem nem, por exemplo, carimbo em passaporte, é só mesmo a apresentação do documento, que é um documento válido.
Agora se fosse pra Suíça também, o título de residência português fica ok também, né, ele estando válido?
Ele tendo o título de residência português não tem problema nenhum. Ele pode ir pra Suíça, pra onde voltar, pode sair e voltar de Portugal quantas vezes ele quiser, pra qualquer lugar. Pode, pra onde ele quiser. Quer dizer, de se se o país permitir a entrada dele, por exemplo, se for para os Estados Unidos, precisa de visto, mas enfim. Mas a questão é que voltar pra Por porque sair de Portugal, ele pode sair também a qualquer momento, mesmo sem título. A questão é voltar pra Portugal, entendeu, então é é isso só que tem que ter atenção.
Uhum. É, pode ser para o Brasil, né, e voltar. Ah, sim. É, é. É, ele inclusive tá com a carteira de motorista vencida, mas não pôde ir ao Brasil, porque é complicado, né. Mas olha, muito obrigada, hein, por isso que é bom a gente conversar, que esclarece.
Exato. É. Por nada, espero que dê tudo certo na viagem pra vocês, se divirtam bastante, e se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom. Tchau, tchau.
Valeu.